Assolutamente. E quindi come l'hai gestita?
Quindi quelle degli altre. Eh, in quel momento, appunto, anche lì, abbassare i livelli di conflitto, ehm, cercare di capire quali sono in quel momento i bisogni dell'altra persona, cioè, ehm: "Okay, è necessario che io stia ancora qui? Che ti parli ancora? Hai bisogno che io vada via?" Quindi cercare sempre di ascoltare e di mettersi una posizion sì, sì, mh.
E di venirsi incontro. Invece, cosa ne pensi per quanto riguarda magari il silenzio punitivo? Perché molte persone, appunto, come hai detto te, manifestano le loro emozioni, quindi si mostrano vulnerabili, non so, impazziscono, do danno di matto, mentre altre persone tendono a, mhmm, ammutolirsi, no?
Mh-mh. Mh-mh. Io credo che allora, ovviamente non non posso giudicare chi fa questa quo chi attua questo comportamento esattamente, certo, ma credo che non sia un modo sano di poter gestire esatto. Cioè, se hai bisogno di silenzio perché hai bisogno di stare, ehm, u un momento per i fatti tuoi, hai bisogno di tempo per digerire le cose, allora è un conto. Ma se questo silenzio è punitivo nei confronti della persona, cioè non ti parlo perché ti voglio far capire delle cose
Ognuno reagisce in maniera diversa, certo. Affrontar le cose. Mh-mh. Può andare bene. Sì, sì.
allora credo che non sia proprio la via migliore. Eh sì, perché
È controproducente, assolutamente. Quindi nulla, diciamo che per chi, appunto, dovrebbe comunicare, oppure dovrà comunicare appunto una brutta notizia a a una persona, cosa consigli?
Probabilmente quando Allora sicuramente di di prepararsi un po', prima, ehm, di partire molto bene dalle proprie emozioni e e c di cercare di mettere tutte le cose sul piatto, senza d giudicare l'altra persona, ma pro raccontando come si sta e la comunicazione assertiva qui è la chiave. Ehm
In base alla tua esperienza. Okay. Certo. Sì. Sì, sì, c come hai detto prima, quindi il non puntare il dito, ma anzi parlare di quello che tormenta te per primo.